Una partita.
E qua almeno 30 chilometri al giorno penso che li li facevi pure tu, no?
Sì, sì, infatti purtroppo io ho comprato le scarpe troppo tardi e le prime settimane ho avuto le vesciche, non non sai quanto ho sofferto. Cioè
Mh-mh. Ah! No immagino, perché lui infatti lui ci fatto comprare degli scarponcini adatti, li abbiamo presi da Decathlon. Ehm, per queste escursioni non puoi non avere delle scarpe
Ehm, sì. Non, più che altro devono, ehm, adattarsi al tuo piede prima ancora che, ehm, tu vada a far l'escursione. Cioè, il problema è che le mie erano ancora nuove e quindi, ehm, il tempo in cui s sono adattate, ehm, era il tempo in cui poi mi son venute le vesciche, quindi
Mh-mh. Mh-mh. Ah! Okay. Quindi avresti dovuto camminarci un po' prima fondamentalmen mh-mh, mh.
Esatto, sì, sì, sì. Però bellissimo! Io queste attività in cui devi camminare per chilometri, cioè ad esempio a me io odio camminare in città, ma il cammino Santiago andare a farlo alte 3 volte, cioè così.
E quindi Ti piace. Mh. Io pure, mi ha messo 'sta 'sta cosa, lo vorrei fare anche io perché sì, immagino che richiederà tanto sacrificio, perché comunque. Ehm
Ma è fattibilissimo.
Eh, lo so! Quindi comunque sei esposto alle intemperie, non è detto che ci sia sempre bello, può esserci anche brutto tempo, ehm, però la bellezza poi è questo, no, quello che ti godi durante il tragitto per poi arrivare tu sei arrivata proprio a a Santiago? Okay. E poi lui
Sì, è vero, vero. Sì, sì, sì. Sì. A Santiago, sì, sì, sì. Ho pure ho festeggiato il compleanno durante il cammino, quindi è un momento ancora più memorabile.
No, fantasti Che bello! E lui è arrivato a Santiago e poi ha continuato fino all'oceano a
Eh, anche noi volevam farlo, il problema era, mhmm, che era c'era brutto tempo, quindi abbiam dovuto cancellare il programma.
Mh-mh. Bello, bello, no, sono contenta che che anche a te piacciono queste queste attività, perché comunque sono sono belle, stare all'aria aperta, insomma, camminare.
È vero, sì. Però non è scontato, perché molti si annoiano ad esempio a fare questa attività. È difficile trovare compagni con cui partire e
No. Mh-mh. <tsk> Molti si annoiano Eh, esatto, quindi e lo fai solo con con i tuoi fratelli?
Uhm, sì, al momento sì, le mie amiche sono un po', meno avventurose sotto questo punto di vista.
Mh-mh. Eh si! Perché non è per tutti, perché alcuni vogliono le comodità, i comfort, quindi stare all'aria aperta non è per tutti, però secondo me, dovrebbero farli un po' un po' tutti invece. <sucks teeth> E niente. Va bene, io ti ringrazio, è stato un piacere. <chuckles> Ciao, ciao.
Esatto. È vero, anche anch'io lo penso. Grazie a te. Ciao, alla prossima.

Io, uhm, di gambe sono forte, nel senso che riuscivo in palestra a fare tutto quello che c'era scritto nella scheda, però a me piaceva tantissimo fare dorso, e mi p continua a piace io amo la la lat machine, Io a casa vorrei una la lat machine. <chuckles>
Anche a me! Esa e pure io. <chuckles> È v è la cosa che mi manca di più della palestra, te lo giuro. Eh!
A me pure. È l'attrezzo che mi manca di più. C'era la lat machine e poi, ehm, e loro presero la T-Bar, mi pare che si chiami. Okay, e anche questo mi piaceva tantissimo, peccato che eh, mi piace no, il dorso mi piace tantissimo. E mh-mh. Che poi è la parte in cui devo lavorare di più, perché io sono un po' più scarsina tra braccia, spalle, quindi dovrei mettere un po' di massa, però forse fisiologicamente parlando è anche una predisposizione. E quindi mi mi ricordo che ai giorni di dorso ero particolarmente contenta.
Anche io. Sì, sì, sì. Uguale. Eh s Anche io, chissà perché. Okay. Sì, sì, è vero. Infatti <chuckles> Ma io in realtà penso di essere più forte di g in realtà sono abbastanza forte sia parte superiori che inferiore.
Mh-mh. Okay.
Ehm, penso sia pe predisposta per i quadricipiti, in realtà, io. Quindi di squat in realtà vado bene, è che proprio non mi piace perché, cioè, fa male, cioè l lo senti proprio, rispetto che magari
Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh. A voglia, poi lo squat o lo ami o lo odi.
Esatto. E se vuoi farlo bene comunque devi alzare sempre di più, quindi
Ehm, per Eh, infatti. Non è che vai subito, ehm, col bilanciere, prima te lo fanno fare con, magari con i dumbbells, poi lo fai al al Multipower, che comunque sei guidata, nell'ipotesi in cui ti dovesse sfuggire il bilanciere, bene o male. E e poi, ehm, a corpo libero, però anche lì io non mi sono mai azzardata di en di mettere troppo peso, perché se non scendi bene con la schiena, a a compromettere le ginocchia, insomma, ci stai poco e niente. <sucks teeth>
Sì, il res mh, sì, si, sì. È vero, ma in realtà io ho notato che con il peso ho più equilibrio e riesco a scendere meglio rispetto a, magari, ai pesi singoli oppure al bilanciere vuoto. Mi dà più stabilità, non non so.
Mh. <smacks lips> Okay. Mh. Ah. Mh-mh. Ah vabbè, sì. Poi, mhmm, prendendo dimestichezza tu riesci a capire quanto peso puoi- <sucks teeth> puoi mettere. E come allenamenti tu, quindi, ti alleni a casa hai detto?
Esatto. Eh sì, sì, è vero.

È vero, sì, sì. E poi dopo che lui provò appunto il calisthenics ha integrato l'esercizio con i pesi, ehm, ha ribaltato praticamente la sua situazione dal punto di vista della corporatura e ora, con o oltre all'allenamento con i pesi, fa anche la boxe, che è stupe è bellissima. Io ho provato per un periodo un corso di difesa personale, e come ti sfoghi, dando pugni e calci al sacco è una cosa spettacolare, proprio stupenda. Solamente che c'è un dispendio energetico allucinante, quindi lì devi veramente mangiare, altrimenti
Mh-mh. Eh sì. Eh bene, è tutta una bella combo. <chuckles> Anch'io ho fatto È vero, sì, sì, sì. Anch'io ho fatto ho fatto thai boxe, però per 3 anni. Bello, m'è piaciuto. E poi oltre alla palestra, ad esempio a me piace fare le escursioni in montagna. Ogni tanto, tipo 1 volta al mese andiamo i miei fratelli. È bello.
Okay. Mh-mh. Oh che bello! Anch'io. Dai, sembra l la mia storia, perché io con i miei fratelli facciamo praticamente questo è il nostro pane quotidiano. Noi più che altro i fine settimana, vedi, la domenica, facciamo queste uscite zaino in spalla e via. Ce l'ha trasmessa mio fratello 'sta 'sta cosa, perché lui ha fatto già per 2 volte il cammino di Santiago, ehm, e quindi facciamo queste piccole gite di trekking e stiamo fuori tutto il giorno.
<chuckles> Esatto. Esatto, sì, sì. Io invece ho fatto un pezzettino del cammino di Santiago.
Wow. Lui ne fatti 2, ha fatto il
Che coincide Ma infatti tost cioè, complimenti, perché comunque sono 800 chilometri.
Mh. Sì, sì. <tsk> Eh, lui ha fatto il primitivo e l'altro che non mi ricordo come si chiama. Il primo è durato una cosa tipo 2 mesi 2 come?
Eh, 1 mese e mezzo forse? 1 mese e mezzo circa?
2 mesi sicuro, perché lui partì a fine marzo e tornò i primi di maggio. Quindi sì. E l'ul
Eh sì, sì. Ehm, ni io a fine ha fatto 20 giorni circa, dopo la maturità.
Ah.

Eh sì, perché se è fatto bene, se mangi anche bene, perché comunque anche l'alimentazione è molto importante riesci anzi forse di più, ehm mh-mh, infatti c'era.
Sì, sì, sì. È è vero. Ed è la parte più difficile l'alimentazione secondo me.
Eh sì, perché comunque volendola farla veramente bene bene bene, nella vita di tutti i giorni tra i vari impegni, le varie cose, insomma non è che puoi star lì a contare quante proteine stai assumendo oppure grassi, carboidrati e quindi eh
Sì, è vero. Più che altro magari la mhmm, magari se fai la palestra o uno sport fai quell'ora e mezza e poi sei a posto per la giornata. Invece l'alimentazione magari sei più tentato, magari vuoi toglierti qualche sfizio, che poi fa bene, però magari non tutti i giorni alla fine.
Mh-mh. Okay. Eh, sì, capito? Anche poi eh. Cosa?
E e gli sfizi.
Lo sfizio, ehm, sì diciamo che ci vuole anche quello, perché comunque stare sempre in privazione o comunque, ehm, ci sono anche, che so, eventi sociali, inviti, quindi talvolta c'è chi è veramente rigido, mh-mh, perché lo vedo che ci sono persone mi è capitato di magari anche invitare qualcuno a cena o comunque a ehm, somma, ehm, voler mangiare fuori con qualcuno, e magari mi viene mi stato detto: "Eh no, perché c'ho la dieta, mangio solamente alcune cose piuttosto che" però. Magari u un po' troppo di rigidità secondo me vedo in giro.
No, no, infatti no, mentalmente non non va bene. Sì, sì, sì, assolutamente. Mh-mh. Non lo so. Esatto, bisogna anche godersi quei momenti alla fine.
Mh-mh. È vero questo in giro c'è tanta e tanta rigidità sotto questi 2 punti di vista, che sono appunto la la palestra e l'alimentazione. Ehm peraltro ti volevo chiedere, mhmm, come ti alleni? Cioè ti piacciono allenamenti più statici, nel senso la classica ripetizione e serie, o ti piacciono anche allenamenti un po' più dinamici? Tipo ad esempio vanno anche di moda i Tabata, ehm, i PHA. Io preferisco ultimamente questi devo essere sincera. Mh, oh perché
Sì. È vero. Ah sì, sì, sì. <chuckles> Sono tosti, nel senso che anni fa facevo li alternavo, cioè se un giorno facevo pesi, il giorno dopo facevo dei circuiti.
Mh. Okay.
Ehm, ora faccio più pesi anche se dovrei fare un po' di circuito, perché comunque è anche molto aerobico.
Mh.